<chuckles> Iya juga. Tapi kalau aku kebalikan malah, Mbak. Kalau nasi kalau enggak banyak, aduh enggak s enggak sah aku, Mbak. <chuckles>
<chuckles> Hmm. Apa? Aduh, aduh. Ini ya, ada ada kesenjangan pola makan ya, ternyata ya, di sini ya?
<chuckles> Iya. <chuckles>
Mhm mhm mhm. Tapi ini, Mbak heeh?
Jadi aku kurang me makan jadi 1 hari itu mungkin aku bisa setengah setengah kilo untuk aku sendiri doang, 0,5 kilogram itu untuk 1 hari untuk makan mmm, mhm.
Wah. Itu setengah kilo kalau aku masak itu bisa buat, 2 hari, Mbak, satu rumah itu yang makan, ada 3 orang ya.
Wah. Aku 1 hari buat stok sendiri.
Luar biasa. Heeh heeh.
Gitu ya, Mbak.
Mhm mhm mhm. Tapi emang ya kan tadi kan Mbak, bilang Mbak, ibu rumah tangga nih, jadi kan emang butuh tenaga lebih ya. Masa entar siapa yang angkat galon, ya nggak?
Mmm. Mhm. Oh ya. Iya. Iya iya iya. Ya itu karena karena apa ya, karena situasi juga ya, Mbak, mendukung, jadi mau tak mau harus makannya banyak gitu ya, Mbak. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm, hmm.
Mhm. Mhm. Bener. <chuckles> Tapi ini nggak sih, Mbak, eee, tadi kan Mbak, bilang juga sempat ke gym, diajak sama kakak gitu kan. Berarti bisa dibilang, eee, apa ya secara nggak langsung, eee, lingkungan, teman, keluarga itu bisa mempengaruhi kebiasaan orang dalam berolahraga, ya nggak?
Iya. Heeh, iya iya. Mhm. Iya. Hmm. Oh iya. Hmm. Iya bener sih, Mbak, aku setuju. Karena kalau enggak kakak aku ngajak mungkin seumur hidup aku enggak pernah p datang ke tempat gym, mungkin. Iya. Heeh, karena <chuckles> i heeh. Mungkin aku enggak tahu itu barbel itu kayak mana megangnya, tuh apa namanya yang, apa namanya, eee, zumba-zumba kayak gitu tuh, kayak mana gerakannya, mungkin aku enggak tahu itu, Mbak. <chuckles>
Mmm. Mmm. Oke. Mungkin gak tahu ya gym itu kepanjangannya apa gitu kan. <chuckles> Sayangnya ya. Heeh. <chuckles> Heeh heeh heeh, iya sih masuk akal juga sih soalnya kalau temen aku gak putus sama pacarnya, kayaknya aku juga gak akan ke tempat gym deh. Mending aku, itu, makan seblak ya gak, Mbak?
Iya, mmm. Iya, bener. Iya. <chuckles> Iya, iya bener bener bener. <chuckles>
<chuckles> Ya udah deh kalau gitu, makasih ya Mbak. Aduh seru banget nih obrolan pagi nih, mhm. Ya udah sehat-sehat ya, Mbak. Salam olahraga. <chuckles> Iya. Yoi.
Iya iya, Mbak. Iya seru ya, Mbak, ya. <chuckles> Nah oke, Mbak. Salam olahraga, Mbak. Iya, Mbak.

Hmm, mhm. <chuckles>
Tiba-tiba banget itu siang-siang bangun tidur ya. Di tiba-tiba daftar gym aku. Terus, ya itu sama. Karena kan deket juga tempatnya, ya. Kalau dari rumah aku deket ke tempat gim-nya, kalau dari tempat dia itu agak jauh. Nah, tapi ya, Mbak, nggak tau kenapa aku tuh males gitu kan nge-gym, karena itu aktivitas baru ya. Jadi mhm, jadi yang dibayar yang sebulan itu, aku tuh cuma 3 atau 4 kali doang nge-gym, karena jamnya kan susah dan gymnya tuh kan tutup jam 8.00 nih, Mbak, sedangkan aku tuh baru baru kayak nganggur, nggak ngapa-ngapain tuh jam 6, jadi, jam 6.00 jam 7.00, jadi kayak sayang gitu cuma se sejam-sejam doang gitu kan, kayak datang, make alat bentar, pulang. Jam setengah delapan juga udah dibersihin, jadi, yah, cukup memotivasi di awal sih kisah cinta temanku ini, tapi, ternyata emang nggak cocok, Mbak, ke aku gimana dong? Iya, FOMO. <chuckles>
Waduh, <chuckles> Langsung utah heeh heeh. Iya iya. Mhm mhm. Heeh. Oh, iya. Heeh. Mhm, heeh. Mhm. Iya, bener lah, Mbak. <chuckles> Mhm. Heeh. Heeh. Mhm, mhm. Iya. Iya iya. Mhm. Heeh heeh. Mhm. Mhm mhm, mhm. Iya, bener. Iya iya. Mhm. <chuckles> Aduh, jadi gimana nih, Mbak, ya, cara efektif ya, Mbak, ya supaya kita tuh tuh biasa bisa tetap semangat dan nggak gampang berhenti olahraga ya kan, Mbak? Kira-kira apa ya cara efektifnya kalo kita pikir wa walaupun lah kita nggak nggak se segitu mungkin ya, Mbak, ya? <chuckles> yang tidak kita bisa mikir nih, "Oh, iya, kayaknya bisa nih cara-cara yang kayak gini." Ya walaupun kita terpintas dalam benak, kira-kira apa tuh, Mbak, kalo menurut Mbak? Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm, nggak sesehat itu ya, Mbak, ya. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm? Waduh, kalau heeh, kalau aku nih gini sih, Mbak. Eee, niat itu harus datang dari aku dulu, karena kalau akunya nggak pengen, akunya nggak mau, kan kita agak susah ya untuk nerapinnya ya, kayak misal, eee, teman-teman kita nih mau 1000 orang nyuruh kita nge-gym ya, kalau kita ngantuk kan kita tidur ya, Mbak, ya. Gitu kan, nah, jadi harus ada kesadaran juga, harus ada motivasi dari diri sendiri, baru nanti jalan ke depannya tuh gampang. Nah, kalau kita sendiri aja pengen loh buat apa gitu kan. Nggak bisa dong, tetep aja nggak efektif sih kalau menurut aku.
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya. Iya iya iya. Heeh. Iya. Mhm. Bener. <chuckles> Iya. Heeh. Iya, sih. Mhm. Iya. Heeh heeh. Iya. Iya, bener sih, Mbak, aku setuju banget sih, Mbak, kalo itu. <chuckles>
Gitu, mhm. Nah, kalau, Mbak, sendiri ada ini enggak cara khusus nggak atau sama sama sama kayak aku tadi ya?
Mhm. Hmm. Iya.

Ya, kalau aku mungkin tambahan aja, sih, Mbak, ya, karena kita di so sosial media kadang lihat-lihat bodi-bodi orang yang bagus-bagus kali ya, Mbak, ya. <chuckles>
Apa, tuh? Nah. Mhm.
Jadi, kadang itu mungkin cara efektif aku nih, ih, pengenlah ba badannya kayak gini pengenlah badannya kayak gini, ya, udah aku harus tetap semangat, mungkin aku bisa, nih, buat jadwal-jadwal kapan segala macam, mungkin kalau lebih effort-nya lagi aku buat alarm, tuh, Mbak, jam berapa jam berapa, gitu, ya, kan biar enggak lupa, ya, enggak, Mbak?
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Benar, aduh, Mbak, ngomongin soal motivasi aku jadi keinget, Mbak. Jadi, aku tuh kemarin abis beli rok. Jadi, kan, rok aku tuh sebenarnya ukurannya XL atau XX XXL karena pinggang aku kan gede. Mbak, tahu aku beli rok itu ukuran S, Mbak, itu motivasi aku, karena bagus banget. Beneran itu roknya bagus banget, bahannya juga bagus, harganya kemarin dapat murah. Tapi kan ya, ke aku ya, jadi ya udahlah aku beli dulu, bentar kalau aku udah kecil, aku mau pake rok ini gitu Mbak, motivasi aku. <chuckles>
Mhm. <chuckles> iya iya. Heeh heeh. Iya iya, apa, tuh? Mhm. Oh, iya. Heeh. Heeh. Oke. Iya iya iya. Mhm, iya. <laughs> Wah, <laughs> mhm. <chuckles> Iya iya. Iya, Heeh. Oh, iya. <chuckles>